Tapi ini beneran loh, Kakak beruntung banget. Soalnya kan, yang pertama nih ya, Kak, aku pikir kan, jalan-jalannya masih di area, ya masih di Indonesia lah ya. Tapi kan itu jauh banget kalau sampai harus ke sana ya, ke Jepang, dan pasti kalau misalnya kita ke negara orang itu kan, apa ya, kayak, e beda budaya, terus juga de beda kebiasaan, dan kadang kan benar-benar orang-orangnya juga kita nggak tahu dari negara beneran dari negara Jepang, atau misalnya dari China atau dari, e Korea gitu kan, Asia lah walaupun masih sama. Tapi, bahkan Kakak ketemu sama, eee, orang lokal setempat, pelajar mungkin ya, pada saat itu, dan bahkan dia menawarkan bantuan itu, betul-betul maksudnya kayak, e ini jarang banget ditemui. <chuckles> Itu itu kayaknya, eee, <chuckles> tapi beneran loh, itu itu, eee, apa namanya, hoki banget maksudnya, beruntung banget, seperti itu. Tapi, pernah nggak sih ada perasaan, ketika ada, tiba-tiba orang seperti itu, terus langsung kayak, eee, jaga jarak, gitu? Kayak, "Ini siapa ya?" Gitu kan, kayak ada perasaan takut ngeri, gitu?
Mhm. Benar. Mhm. Iya. Mhm. Mukjizat. <chuckles> Iya, magical kayak tempatnya kan, Disneyland. <laughs> <sniffs> Iya. Mmm. Pernah. Pastinya pernah ya, mungkin kayak jaman dulu deh, kayak misalnya kayak, nawarin tiket gitu, ketika ke konser, kan kadang-kadang suka banyak calo tuh. Kita kan, takut ya heeh, takut kan kayak, eee, apa, kayak nawarin tiket terus kayak perawakannya juga bapak-bapak mungkin ya, atau mungkin kayak nggak rapih gitu kan, kayak bu bukan kayak penonton gitu, kayak benaran jualan tiket aja. Nah, itu sih udah ketahuanlah ya kayak bakalan, menjual dengan harga lebih fantastis lagi gitu, bukannya lebih murah gitu kan, seperti itu sih. Jadi, memang tergantung perawakannya, menurut aku.
Mhm mhm. Dikira calo. <laughs> Oke, mhm. Mhm. Mhm. Oh. Iya, betul. <laughs> Tapi aku juga mhm? Iya, betul juga sih. Jadi, tergantung pembawaannya kayak, apa namanya, kadang pakaian dan lain-lain itu kan ngaruh banget ya, dan aku juga pernah sih, itu, e kayak misalnya contoh ketika nonton bioskop, biasanya ada tuh yang emang nggak jadi nonton pada akhirnya kan sayang kalau dibuang ya, atau nggak jadi gitu, akhirnya mereka juga sama nawarin, "Kak, mau beli nggak tiket kita?" Gitu kan. Cuman, memang kalau itu jelas, karena masih di area yang sama, dan memang, e ada alasan kenapa mereka, e ngejualnya. Nah ini, kalau Kakak sendiri nih pernah nggak sih kalau tadi kan di luar ya, kalau di Indonesia sendiri nih, pernah nggak sih, eee, tiba-tiba dibantu sama orang yang nggak dikenal?
Mhm. Iya, benar. Mmm. Iya.